Non, non, non, justement, c'était vraiment plus en fait, heu, une critique de sa part. C'est-à-dire qu'il a envie de savoir combien moi j'ai mis dans cette maison? Combien mon mari a mis? Est-ce que la maison est, heu, divisée au pour au même pourcentage? Mais c'est tout dans un but de critique et de critiquer mes choix et il me l'a dit après, tu vois, il m'a dit: «Mais mais qu'est-ce qui t'as pris de faire ça?» heu, enfin, tu vois, c'est que que comme je te disais: «Dans la négativité» non, non, c'est par rapport à ça. C'est juste pour, heu, avoir les ragots, me juger, me critiquer. Mon père, heu, en plus, tu sais, il est vachement hem, enfin j'aime pas dire ça, c'est pas très gentil non plus, mais un peu «fou pas fourbe» mais tu sais «sournois» de, heu, de dire les choses un peu, heu, bah là, en message, il va me les dire à moi. Après, quand on est en sociét enfin quand on est en groupe, heu, il va être tout mielleux, tout gentil et cetera et puis en fait, dès que, tu vois, on est tout seul, heu, dans une pièce tous les 2, hop, heu, une critique, tu vois? C'est
D'accord. Mmh mh. Ah! D'accord. Mmh. Heu, je comprends clairement ce que tu ressens, hein. Des c'est c c'est c'est normal, hein, heu, tu es là tu es comme tu dis: «Une personne qui va te critiquer directement face à face, mais 1 fois qu'il y a tout le monde» en quelque sorte, hein, c'est c'est c'est un peu de l'hypocrisie, tu vois? C'est un peu ce ce côté-là, hein. Heu, pour autant, heu, c'est vrai que peut-être aussi, t est-ce que tu as pensé, toi, à, hem, plutôt voir finalement le côté positif, mais de ton côté? C'est-à-dire que tu dis: «Toi aujourd'hui, tu vas bien, heu, tout se passe bien, tu as ta maison, tu as ton foyer, tu as ton couple». Bon, il y a des hauts et des bas comme tout le monde, hein. Mais on vit tu vis pas dans un conte de fées, mais
enfin, je sais pas, c'est c'est c'est bizarre, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, oui, tout à fait, ouais. Ouais, tu as raison.
tu as pas te plaindre et finalement te dire: «Que bon, bah, ça, c'est peut-être un p un petit désagrément, heu, qui va là, c'est vrai mentalement, heu»
Non, mais tu tu as raison. Bah, oui.
Mais finalement, de de peut-être passer outre et de et de de bon c'est pas prendre sur toi, hein, c'est plutôt d'exprimer aussi tes limites avec lui. Dire clairement que ça, c'est pas quelque chose que tu as envie de parler, même s'il va peut-être mal le prendre, hein. C'est encore 1 fois heu, c'est c'est c'est juste comment tu décris la personne, c'est sûr que ça va être ce côté-là qui va être pris là, mais au moins, toi, ça te permettra de ne pas en pâtir en fait ch en même temps.
Mmh. Mouais, ouais, ouais.